อืม เรื่องเนี้ยสำคัญมาก ๆ ค่ะคุณบ้าน หมวก เอง เอ่อ เล่าประสบการณ์ความรักนะคะ เอ่อ มีแฟนคนแรกก็ปาไปอายุ 21-22 แล้วอะค่ะ ถึงจะ มีความสัมพันธ์ที่เรียกว่าจริงจัง อะไรอย่างงี้ ใช่ แต่ว่าแฟนคนเนี้ยก็ได้สร้างประสบ การณ์ แล้วก็บาดแผลไว้ให้หมวกมากมายเลย ใช่ มัน มันเป็นเรื่องของความ ไว้ใจอะค่ะ คือเรามีแฟนคนแรก เราก็อาจจะคาดหวัง ตอนแรกก็อาจจะไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไรอะคุณบ้าน แต่ว่าเราคิดว่าเรามีความรักทั้งที ที่เราอยากจะทุ่มเทจริงจัง ให้ใจเขาไปหมด อืม แต่ว่าเราก็ มาพบทีหลังว่า <tsk> เขาไปคุยกับคนอื่นมากหน้าหลายตา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราไปแอบเจอในแชต
อา ค่ะ จ้ะ ค่ะ อา อืม ค่ะ <snorts> อืม ค่ะ ค่ะ เนาะ อืม อืม เต็ม ค่ะ ค่ะ ๆ แต่มันก็เป็นเรื่องดีนะ เพราะว่าเรา เรารู้ก่อนที่จะถลำลึกมากไปกว่านั้น ถูกไหมคะ ใช่ ใช่ เรา เราสามารถตัดมันได้ก่อนที่เราจะรู้สึกมาก มากกว่าเดิม มันจะทำให้ ให้เรา เขาเรียกว่าอะไรนะ มี มีประสบการณ์ แล้วก็จะทำให้ เรารู้ว่า เอ่อ ถ้าครั้งต่อไปมัน มันไม่ควรจะเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นเนาะ อย่างงั้นไหม? เออ ค่ะ ค่ะ
ใช่ เรื่อง แล้วเรื่องนี้ มันทำให้เราสร้างกำแพงใน ในตัวเองค่ะ ค่ะ คุณบ้าน อืม ใช่ค่ะ อืม อืม ถูกต้องค่ะ ใช่ค่ะคุณบ้าน ใช่ เพราะว่าหลัง หลังจากเนี้ย เราก็ไปคุยกับคนอื่น แต่ว่าเราก็ใช้ เวลาในการศึกษาดูใจกันมากขึ้น เอ่อ เหมือน ปล่อยทุกอย่างให้มัน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เป็น go with the flow คือไม่ต้องไป ซีเรียส ถ้ามันใช่ มันก็ใช่ อืม
อืม อา ใช่ ๆ ๆ ถูกต้องค่ะ ให้มันไหลไปตามธรรม ชาติถูกแล้ว ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ ใช่ค่ะ มัน เขา เออ เขาเรียกอะไรนะ เอ่อ พรหมลิขิตมันจะเกิดมาเมื่อ เมื่อคน เมื่อคน 2 คน จังหวะของคน 2 คนมันใช่
ใช่ ค่ะ

อืม คือ ค่ะ เขา เขาเคย ค่ะ อา เขาเคยพยายามที่จะซื้อเกมมาให้เราเล่นนะคะ คือ เขาจะถามว่า เราเล่นเกมอะไรเป็นบ้าง เพราะว่าเวลาที่เรา ที่เขาเล่นเกมอะ เราจะได้มีกิจกรรมทำ ไม่ต้องรู้สึกว่าเขาไม่สนใจ อะไรเงี้ย ก็คือชวนมาเล่นด้วยกัน ค่ะ คุณบ้าน อืม
ใช่ ค่ะ บ้านใช้วิธีนี้ ค่ะ อา อืม อา ใช่ เออ เออ ลอง ลอง ลองดูค่ะ มัน อ มันน่าสนุกเหมือนกันนะเล่นเกม คือบ้าน บ้านใช้วิธีนี้กับทั้ง ทั้งสามี ไท้ ใช้กับทั้งเด็ก ๆ
ค่ะ อืม
เด็ก ๆ เด็ก ๆ น้องนักเรียน นักศึกษา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ บ บ้านทำงานที่โรงเรียนเนาะ อ่า จะใช้วิธีนี้เหมือนกัน ค่ะ เรา เราจะเข้าไป กว่าเราจะเข้าไปหาเขาได้ เราต้องไป ไป รู้จักก่อนว่าเขา เขาชอบทำอะไรที่สุด แล้วเด็ก ๆ เดี๋ยวนี้เขาจะชอบเล่น เกมออนไลน์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เข้าไปศึกษาดูว่า เอ่อ ที่เขาเล่นกัน Free Fire อะไรพวกนี้มัน มันคืออะไร เกม Vecna มันคืออะไร อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็พอเรา พอเราพูดคุยกับเขาในสิ่งที่เขาชอบได้อะ เราก็จะสามารถที่ จะเข้าถึงเขา แล้วก็เวลา เวลามี อา ปฏิสัมพันธ์กัน มีการสอน กัน อะไรพวกนี้ในห้องอะค่ะ เด็ก ๆ เขาจะเอนจอยมากขึ้น แล้วเขาก็จะมีความสุขมากขึ้น เราก็จะเอาเรื่องเกมนั่นแหละเข้ามาเป็น ยกตัวอย่างในการเรียนการสอนบ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม มันก็จะเป็น กลายเป็นพูดภาษาเดียวกัน
ค่ะ อ๋อ อืม อ๋อ ค่ะ ค่ะ อ อืม อือ ค่ะ อืม เป็น ค่ะ เป็นวิธีการที่น่าสนใจมาก ๆ เลยค่ะคุณบ้าน หมวกก็อาจจะต้องเอาไปปรับ เพราะว่าบางครั้งเราเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อย เขาเรียกว่าอะไรอะ อ่อนหวานสักเท่าไร ค่อนข้างแข็งกระด้างอะนะคะ เหมือนถ้าเขาไม่อยากทำ เราก็ไม่สนใจ แล้วก็ไปทำเอง ออกแนวแมน ๆ อะค่ะ ทำอะไรก็ทำ อะไรงี้ เอ่อ ถ้าเกิด ถ้าเกิดรู้จักอ่อนหวาน หรือว่าเอาใจเขาไปใส่ใจเรา หรือว่าพยายามที่จะเข้าไปในพื้นที่ของเขาเหมือนที่คุณบ้านแนะนำ ก็น่าสนใจค่ะ อาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้มากกว่านี้ ใช่ค่ะ
<laughs> ค่ะ เหรอคะ? ใช่ ๆ เราก็จะ ได้คุย พ คือถ้าเกิดว่าคน 2 คน แล้วคุยภาษาเดียวกันได้ในทุกเรื่องอะค่ะ ทุกอย่างมันจะ โฟลว์ หมดเลย จริง ๆ นะ อืม
ค่ะ อืม จริงค่ะ คุณบ้าน วันนี้ก็ต้องขอบคุณ คุณบ้านมาก ๆ นะคะที่ได้มาคุยเรื่องนี้ เหมือนได้ปรึกษาเรื่องความรักไปด้วย ค่ะ <chuckles> ค่ะ
อืม ค่ะ <laughs> ยินดีเลยค่ะ เดี๋ยว เดี๋ยวไว้มา คุยกันอีกเนาะ ค่ะ
ได้เลยค่ะ สนุกมาก ๆ เลย ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ ค่ะ ดีค่ะ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

อา ใช่ หมวกเคยได้ยินมาว่าความสัมพันธ์ที่มันเริ่มมาจากการเป็นเพื่อนกันมาก่อนเนี่ย มันจะค่อนข้างสบายใจ แล้วก็ เอ่อ เหมือน เหมือนรู้กันว่า อ่า "เธอเป็น อย่างงี้ ฉันจะต้องทำยังไงต่อไป?" อะไรอย่างเงี้ย ถ้าเป็น แฟนกัน ถ้าเป็นแฟนกัน หรือว่าออกเดตกัน ที่พบกันตามเว็บ เหมือน เหมือนที่หมวกเป็นค่ะ ตอนแรกมันก็อาจจะต้อง พยายามหน่อย แล้วอาจจะไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไร เพื่อที่จะให้อีกฝ่าย หนึ่งประทับใจ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ อืม
ค่ะ อา ใช่ <chuckles> อ๋อ อ๋อ ค่ะ ๆ อ ค่ะ ใช่ค่ะ ทางเนี้ยมันไม่ต้องพยายาม คือมันเริ่มจากความไม่ต้องพยายาม แล้วก็ต่างคนต่างรับกันได้ในทุกเรื่องอะค่ะ
อืม ค่ะ อืม
ใช่ แบบ เอ่อ เรารู้ว่าเขานิสัยยังไง เขารู้ว่านิ เรา เรานิสัยยังไงอะค่ะ มันก็เลย มันก็เลยเป็นอะไรที่แบบ เขาเรียกอะไร มันเป็นการซึมซับความสัมพันธ์น่ะค่ะ ไปเอง คือไม่ได้ ไม่ได้รู ไม่ได้รู้หรอกว่า เรา เราเริ่มที่จะ ที่จะรักกัน แล้วก็ต้องการแต่งงานกันตอน ไหนอะค่ะ
ค่ะ อือฮึ อืม ก็คือเป็นความ สัมพันธ์ที่สบาย ๆ แล้วก็มาถึงจุดหนึ่ง ก็เลยคิดได้ว่า เอ๊ย เราเนี่ยคบกันมาตั้งนานแล้ว น่าจะแต่งงานกัน ลงเอย อะไรแบบนี้ ใช่ไหมคะ?
อืม อย่างงั้น เออ เออ อะไรประมาณว่า "ฉันก็ไม่มีใคร เธอก็ไม่มีใคร งั้นเราก็มาอยู่ด้วยกันเถอะ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ประมาณนั้น <chuckles> ชวน ๆ กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็อีก อีกเรื่องหนึ่ง เขาบอกว่า เคย เคยได้ยินว่า เอิ่ม อะไรนะ เอ่อ อ รัก รัก รักแท้ รักจริง มันไม่ต้องพยายาม แล้วก็ 2 เอ่อ มันต้องอยู่บนความ ความไว้ใจ แล้วก็ความซื่อสัตย์ต่อกัน
อืม อา อืม ดีจังเลย ค่ะ อืม ค่ะ อือ